Bence, eee, bu birazcık ba birazcık değil, direkt bahane oluyor yani.
<chuckles> Çok net bahane bu ya. Yok, bu olmaz. Yani en basiti bisiklete bin, koş, yürü. Hiçbir şey yapmazsa dediğin gibi evde açma germe, spor mu, spor. Ya, o kadar kendini incitecek derecede de herhâlde bilinçsiz bir spor da yapmıyordur kimse. Bilmiyorum.
Yani, evet, evet, evet, hi Tabii ki. Ya, en kötü açar bakar YouTube'dan diye düşünüyorum ama şimdi ben ben de ben de YouTube'dan yaparak, yani yanımda hiçbiri yo yokken omzumu sakatladım fitnessta. <chuckles> Yani bu
Değil mi? Her şeye erişim var. Hımm. Ya peki anladın mı? Yani sakatlanacağını, hani, yaptığın hareketin ters olduğunun farkında mıydın?
Eee, bence ağırlıkla ilgili bir durum yoktu fakat tutuşla ilgili bir, eee, konuydu o, eee, benim sakatlandığım an. Çünkü, eee, tutuşu sen ne kadar videoyu izlesen de dışarıdan bir gözle göremediğin için, eee, doğru yaptığını va farz ediyorsun ve, eee, birazcık ittiğinde, yani push'ladığında direkt, eee, zarar verebiliyor. Çünkü bölgesel kaslara yüklendiğin için, eee, bayağı zarar verebiliyor.
Hımm. Değil mi? Hı hı. Hımm. İşte, o noktada da bak salonda da bi olsan bile illa bir hocayla çalışacaksın. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir maddi. İşte, doğru, doğru. Sadece, hani, salona gitmekle de kalmıyorsun, hocası da var. O da var.
İşte, o da ma pa çok mu pahalıya geliyor o da? <chuckles> Evet. Sağlıklı spor yapmak pahalı mı dersek bence sağlıklı spor yapmak pahalı şu anda. Çünkü kendini sakatlamaman için birini eee, birinden yardım alman gerekiyor yani.
Evet, bu doğru olabilir. Ya da, işte, spora neyi kattığını da, eee, düşüneceğiz. Hani ben bir günde 1 saat yürüyorum da spor mu spor. E, buna da hiç ne hoca lazım, ne artık salon lazım. Bunu her gün 1 saat yapabilen varsa zaten tamam, iradesine kurban olurum. Ya, o ayrı. Evet, doğru, o da ayrı. Yok ya ama k kesinlikle bence, eee, bahane edilecek şeyleri ediyoruz. Çünkü yürümenin hiç bir bahanesi olmaz. Ama kimse günde 30 dakika İşte, bu yaş ilerleyince yapacağız herhâlde bunu. Hep gördüğümüz o yürüyenler Evet. Doğru ya, doğru. İşte, onlar mesela bir kar kış dinlemeden yürüyen bir kitle de var mı? Var.
Tabii ki. Aynen, aynen. Bu da sonuçta bir spor yani. <chuckles> Evet, üşeniyoruz. Üşeniyor insanlar, üşeniyor, üşeniyor. Var, evet, kesinlikle.
Muhtemelen artık alışkanlığa dönmüş onun için. Su içmek gibi bir şey. Ama bence yaş ilerleyince olacak. Keşke ilerlemeden olsa ama olmuyor.
Evet, evet. Heh. İşte, bu da irademizle ilgili ama <chuckles> birazcık kendimizi itmemiz gerekiyor sanıyorum ki.
Evet, evet, net irade meselesi. Doğru. Yani o zaman maddi neden dışında şeyi de ekleriz. Yediğimiz içtiğimiz de çok net eklenir.

Tabii ki beslenme kesinlikle.
Yani yiyip içip spor yapanı duymuyorum zaten. Hani yedikten içtikten sonra "Hadi, bir spor salonuna gidelim." olmaz da. Ama salona gittikten sonra Ya, mesela o gün bir, atıyorum, partiye, alkollü bir ortama gideceksen gider misin spor salonuna?
İşte, bu birazcık benim de kafamı karıştırıyordu. Yani ben, eee, fitnessten çıkıyorum. Akşamleyin arkadaşlarla takılıyoruz ve bir şey içmem gerekiyor. Yani içmezsem de çok olmayacak yani. E E, gitti, e, gitti. Ama yani hiç yoktan iyi iyidir diyebiliriz. Yani hiç yapmamışken alkollü yapmak da <chuckles>
Mesela. Ne oldu spor? <chuckles> Gitti. <chuckles> <chuckles> A, bence de. Ama şeye falan bir canı sıkılıyor insanın. İşte, mesela, iii, gittin gi bir 1 saat spor yaptın, üstüne içtin bir, iii, kadeh bir şey. Hayda! Hemen onu var ya hesaplayan sağ olsun arkadaşlarımız. "E, ne oldu spor? Yedin, içtin, gittin." Orada artık bir herhâlde kendimizi teselli, "Sen hiçbir şey yapmadın. En azından ben 1 saat ter döktüm." <chuckles>
Aynen. Evet. <chuckles> O da birazcık, yani bilmiyorum. Bazı insanlar takıntı nezdinde, e, takıntı, eee, aşamasında gerçekten kontrol ediyor ne yediklerini. Yani ben 1 tane çikolata ikram ettiğimde bile onun kalorisini soran arkadaşlarım da vardı yani.
E, var ya, evet. E, vallaha var. Evet, o du o bence dediğin gibi, "O irade değil, takıntı artık o."
Evet, evet, evet..
Yani bi bir çubuk kraker uzatıyorum geçen, diyor ki: "Sen onda ne var?" o <scoffs> dedim sonra bir baktım çubuk kraker sanıyorum meğer hiç masum bir şey değilmiş. Dedim, "Vallaha" dedim, "hiç böyle bir şey" İh Evet, dediğin gibi onların okuyan, anlayan arkasındaki o kalori falan. Ab çubuk kraker de 1 saat spor yaparım, üstüne bir paket artık çubuk kraker de yerim yani, ne diyeyim.
<chuckles> Hadi ya. <chuckles> Ben de yerim gerçekten.
Onu da yapalım o kadar. 1 saat ter dökmüşüz.
Evet, gerçekten çok fazla
Bilmiyorum, bu konuşmadan sonra başlar mısın tekrar spora? En kötü bir yürürsün diye düşünüyorum. <scoffs>
Ben bir yarın gitmeyi düşünüyorum, eee, omzumu zorlamadan. Eee, gerçekten şu serotonin kısmına, eee, takıldım birazcık. Evet, önemli. Evet.
Zorlamadan yapılabilir, değil mi? İyi gelebilir. Valla keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum muhabbet için.
Çıkıp bir 30 dakika yürüme diliyorum. <chuckles> Görüşürüz. Hoşça kal. Baybay.
Hı, aynı şekilde görüşmek dileğiyle. Baybay.

Zaman yaratılıyor da bence havanın da etkisi var burada. Şimdi, eee, kar yağıyorsa sen <chuckles> kar yağarken, eee, bir gitmek işkence oluyor gerçekten. Bisiklet de süremiyorsun yani. Normalde, hani, şu aylarda bisikletle hemen bir gidip geliyorsun böyle. Hem, eee, bacaklarını çalıştırmış oluyorsun hem de güzel hava yani. Ama kıçın gerçekten zor oluyor.
Var, var. Doğru. Doğru. Ya, şeye katılıyorum: Hiçbir şey yapmıyorsan çıkıp bir 30 dakika her şekilde herkes, eee, hiçbir şey gerektirmeden dolanabilir, yani, yürüyüş şeklinde. Değil mi? Yani, spor salonundan ziyade, hani, ııı, çok pahalı diye spor salonu Ya, şunu saymam herhâlde, işte: "Spor yapamıyorum çünkü spor salonuna gidemiyorum, çok pahalı." Hani, gerçekten yapmak istiyorsa bence en basiti, işte, bir yürüme, koşma, hiçbir şey gerektirmeyen 2 tane gayet tertemiz spor.
Evet, doğada özellikle. Kesinlikle. I tabii. Koşma yaparsın, ondan sonra bir açma germe. Tamam, zaten önemli olanlar bunlar, yani, ilerideki yaşlarda bizi dinç tutacak şeyler. Yani
Ya, tabii, düşünsene yun kaç yüzyıl öncesini, spor salonu mu vardı? Bırak spor salonunu, alet mi vardı?
I evet. <chuckles> Taş kaldırıyorlardı, taş!
Yani, de <chuckles> değil mi ya? Yapan isteyince yapıyor bunu.
<laughs> Yani, sonra bel fıtığı da atıyordur, tabii ki. <chuckles>
Iıı, ya, tabii, işte, bilinçsizce yapınca da sakatlık da oluyordur. Ama hani, maddi neden dışında, eee, spor neden yapılmaz? İii Sakatlık, çok mantıklı. Imm, zaman. Bence zamana zaman bence bahane değil. Zaman herkes yaratabilir. Çünkü her eee, telefona kaç dakikalar yaratıyoruz.
Sakatlık. Iıı, yani. Yani, <tsk> sakatlık olabilir. Ib ıb bence de. Kesinlikle. <chuckles>
Yani, başka neyi olabilir sp maddi neden dışında sakatlık. He, o da çok doğru.
Eee, yeme düzenini değiştirmek istemiyor olabilir mesela. Çünkü, eee, spor salonuna gittiğinde, eee, bir diyete girme <tsk> girmen gerekiyor. Protein takviyesi alman gerekiyor. Zayıfsan, işte, kilo alman gerekiyor vs. Ve insanlar, özellikle kilosu olan insanlar, eee, <tsk> istedikleri yiyecekleri yemek yemeye yememeye başlıyor ve bu da sanırım onları bir tık etkiliyor olabilir yani.
O da doğru. Doğru.

Evet, spor s spor ve spor salonları. Ne düşünüyorsun? Gidiyor musun spor salonuna?
Ben spor salonlarına bir süredir gidiyordum fakat, eee, hocasız, eee, gittiğim için internetten öğrenerek yaptığım için, eee, omzumda ufak bir sakatlık yaşadım. Eee, bundan dolayı da gidemiyorum şu anda. Teşekkür ederim. Fakat, eee, kız arkadaşım da beni sürekli gitmeye birazcık i itiyor. Eee, fakat, eee, omuzu omuz tarafımı çalıştıramadığım için çok anlamsız bir şey oluyor benim için. Sen gidiyor musun acaba?
Hı hı. A, geçmiş olsun. Hı hı. A. Ben de, uzun süredir spor salonuna gitmiyordum. Yani en son bir 5-6 yıl önce gittim muhtemelen. Ya, ben spor salonunda sanırım motive olamıyorum, ya. Yani ev dediğin gibi mesela hocayla çalışmıyorsam ve pilates yapıyorsam ve zaten onu evde kendim de işte izleyerek bir de uzun yıllar yaptığım için yapabiliyorum. Ama artık günümüzde spor salonları çok yaygınlaştı. Önceden her yerde bu kadar spor salonu yoktu.
Çiğ köfteci gibi var şu an. <chuckles>
De Değil mi? Köşe başı ya kahveci oluyor ya spor salonu oluyor. Ya bence zaten, eee, fiyatlarını bilmiyorum ama pahalı olduğunu çok duyuyorum açıkçası. Hani, yıllık abonelik şeklinde, aylık abonelik şeklinde. Eee, ama spor yapmak için spor salonuna gitmek gerekiyor mu dersen, bence gerekmiyor. Sence?
Evet, evet. Yani eğer ki, eee, vücut geliştirme için gidiyorsan bence, eee, işini kolaylaştıran aletler gerçekten mevcut. Çünkü evde yapabileceğin, eee, seni sınırlı geliştiriyor. Eee, ama tabii ki, yeni çıkan aletlerin de, eee, fiyatları bayağı yüksek olduğu için spor salonundan, spor salonuna bence fiyatlar aşırı şekilde değişiyor. Benim gittiğim şu anda bir tane, eee, mevcut. Ortalama, yani, en ucuzu diyebiliriz burada. Fakat aletler genel olarak eski. Eee, çoğu, çoğu kullanılamıyor bile. Eee, bundan dolayı, eee, şu alternatifler de var gerçi Türkiye'de de mevcut bu: Eee, devletin, eee, park yerlerine yaptığı aletler var ama yani, bunlar sadece, bence göstermelik olarak, eee, oluyor birazcık. Çünkü ben de çocukken bunları kullan
Hımm, aletler falan değil mi? Doğru. Doğru. Hiç onu düşünmedim. Hı hı. Hı hı. Hımm. A, doğru, doğru. Genelde ben onları yaşlıları, yaşlıları görüyorum onlarda.
Evet, evet, ben de çocukken bunları kullanmaya çalışmıştım, hatırlıyorum. Yani mekik çekmek için yapmışlardı bir tane, demirden tabii ki. Yani, demirde mekik çekiyorsun düşünsene, yani. Ye evet, yani hiç mantıklı değil.
Hımm. Ya, bir sakatlanırsın değil mi? Oda öyle sıkıntıları da var. Ya bilmiyorum hani spor yap fiya şöyle de oluyor. Hani çok güzel o bir gazla başlıyorsun, abone oluyorsu